Ouais. Et, heu, pour revenir sur les moments de la journée, bah, j'ai des souvenirs de nuit. Ah, j'ai tapé des nuits à, allez, de 22:00 à 6-7:00 du matin mais, j'ai ré j'ai réussi à rester concentré. Mais, incroya c'est incroyable, j'ai jamais été aussi productif de ma vie, pour mon mémoire là, oh là là!
Ouais. Non? Ah ouais? Ah, là, c'était, du coup, c'était pour, heu, vraiment pour bosser quelque chose? D'accord.
Ouais. Autant je suis pas un bosseur autant
Mmh mh.
ben en encore une fois, Chat GPT c'est vraiment une révolution. On dirait que je fais l'apologie de Chat GPT.
Ouais, c'est clair. Non, on non, mais on est d'accord. <chuckles>
Mais <blows air> ouais, honnêtement sur mon mémoire, heu, qui a dû faire, allez, 60-70 heures de travail. Sans Chat GPT, j'en mettais 100, quoi.
Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, du coup, heu, essentiellement la nuit?
Mmh mh, c'est assez aléatoire. Non, mes mes meilleures sessions, c'est la nuit, clairement mes meilleures sessions où je reste
Non, quand même pas. C'est c'est arrivé, quoi. Ah ouais, c'est là que tu es le plus productif en fait?
Ouais, clairement, je pense, mais c'est f encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est mon cerveau.
D'accord. Oui, oui, oui, oui, on est d'accord, c'est ton cerveau. Mais c'est clair que, travailler comme ça la nuit, tu peux effectivement le faire avec Chat GPT, tu aurais pas pu le faire avec un prof. <chuckles>
Ah, beh, non.
C'est l'avantage, aussi.
Après, à à moins que le prof, heu, ce soit son oncle, heu, qui est dans le même délire et qui ait pas envie de dormir, avec quelques cafés.
<chuckles> Ouais, ouais. Non mais ça, ça n'existe pas, ça. Non, c'est l'avantage, effectivement, je pense, de d'internet, c'est d'être disponible, heu, et 24 heures sur 24, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, on est tous différents.
Mmh mh.
Et, enfin, l'avantage de chat GPT, c'est qu'il s ou d'un réseaux sociaux, c'est que tu es seul avec toi-même et donc il s'adapte. Si tu as envie d'arrêter, ben, il arrête, si tu as envie de reprendre, il reprend.
Oui. Ouais, voilà, t tu es pas obligé de t'excuser: «Bon ben écoute, heu, je suis désolé, là maintenant j'en ai marre, il faut que j'arrête». Voilà, c'est clair.
Voilà, c'est lourd, heu, ouais, voilà. Ah, c'est vrai c'est vrai qu'il s'adapte à ton propre rythme.
Mmh mh, mmh mh. OK. Ouais, ouais, je comprends. Donc toi tu tu aimes bien, en fait, avoir, heu, comme ça, «un interlocuteur», entre guillemets, qui va être, heu, disponible n'importe quand, quand tu veux pour quel que soit le l'apprentissage dont tu as besoin, et puis que avec qui tu vas pouvoir arrêter comme ça, heu, de de but en blanc.

C'est ça, bah, je suis totalement d'accord hein. Après, encore une fois, il faut vraiment remettre les avertissements, attention, ChatGPT ChatGPT c'est pas Dieu, c'est pas la vérité absolue. Vraiment, je sais qu'il y a voilà, il y en a carrément, c'est bon, c'est les cas extrêmes, mais ils tissent des relations amoureuses avec, ces technologies.
OK. Tout à fait. Il faut faire la part des choses, quoi. Mmh mh. Oui, effectivement, c'est c'est vrai qu'on parle de de de ces problèmes-là. Bon, je pense que c'est vraiment des des cas extrêmes. Heu, heu, des des des gens qui sont quand même dans dans de grandes difficultés dès le départ, j'imagine mais, heu, voilà, à partir du moment où, heu, toi, heu, j je vois que tu sais, heu, l'utiliser de manière tout à fait réfléchie. Heu, je pense que ça peut être que du positif en fait, hein et j'ai l'impression que ça ne t'apporte que du positif.
Bah, j'ai l'impression aussi, peut-être que je me mens à moi-même. Qui sait? Mais en tout cas, enfin honnêtement ça m'a permis d'être beaucoup plus autonome
<laughs> OK. C c
si je devais donner des conseils ce serait premièrement de, hem, sur les, heu, les phrases quoi les questions qu'on pose à jat à Chat GPT, c'est c'est serait d'être le plus précis possible
Oui, oui. C'est ça.
vraiment, enfin, pas faire, heu: «Pourquoi ma ma télé elle est rectangulaire?» Heu, il faut dire il faut dire la taille de la télé, il faut dire, heu, les mégapixels si possible. Plus on est précis. Voilà c'est ça.
Ouais. Si tu veux une bonne réponse, en fait, il faut formuler vraiment une question très très pointue.
C'est ça et des fois, c'est pas encore assez avec la réponse on re reformule et on re re reformule et on re re reformule.
Oh oh! C'est l'éternel recommencement! <laughs>
Exactement. Bah. Bah ouais, ce qui m'y appris à faire ça, c'est, heu, pour mon mémoire. Disons que les, heu, les vrais enseignants humains, ils sont au courant qu'il y a Chat GPT. Ils sont au courant qu'il y en a, qui vont juste copier-coller. Donc heu, plus on reformule, plus, c'est discret, mieux c'est quoi.
Oui bien sûr évidemment. Mmh. Oui. Ah oui! En fait, c'est ça, il faut savoir reformuler pour qu'effectivement, on ressente pas dans la réponse qu'il y avait qu'il y avait une question à ChatGPT, au départ quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Oui, oui, je vois que tu es tu es bien rodé, effectivement, tu maîtrises bien la chose. <chuckles> Bah, écoute, je te remercie. Franchement, c'était, heu, c'était très sympa de de comprendre la la façon dont tu utilises internet comme ça, de manière, heu, très intelligente en fait.
<clears throat> Ah les petites techniques quoi.